Ôi, bạn ơi, chết rồi! Mình lên kế hoạch cả trước cả nửa năm trời, thế xong tự dưng bây giờ, ờ, kế hoạch của mình nó kiểu bị đảo lộn hết cả lên, bị thay đổi hết cả lên, mà, kiểu, bây giờ mình loạn quá, mình đang không biết làm như nào, mình không nên biết nên bắt đầu từ đâu luôn đây!
Ừm, mình nghe. Ủa, vậy hả? Ừm, OK. Bạn cứ kể mình nghe nè.
Ồ! Có nghĩa là như thế này, ờ, mình với cả chị mình đang ở Nhật, thế xong là chúng mình có dự định là cùng nhau về nước. Thì ý là, ờ, chúng mình mua vé máy bay ấy, thì chúng mình định bay về đợt Tết, thành ra là rất là đắt nếu như mà bay thẳng. Thế là chúng mình quyết định là quá cảnh ở Thượng Hải, mà quá cảnh tận 23 tiếng lận á. Ờ, thì nếu như mà quá cảnh như thế ấy, thì giá giá vé chỉ có 10.000.000 thôi. Trong khi nếu như bay thẳng thì giá vé là 25.000.000, tức là nó rẻ hơn tận 15.000.000 lận, nó rất là hời. Ờ, thành ra là, ờ, chị em mình thì ý là cũng chưa bao giờ đi Trung Quốc, mà cũng có cái nguyện vọng là đi Trung Quốc một lần xem sao ấy. Mà nếu như mà quá cảnh một ngày như thế thì còn được cấp miễn vi cấp visa miễn phí nữa. Ờ, thế là nói chung là nó rất là tiện, đúng không? Thế là chị em mình quyết định là sẽ đi chơi, dành cả một cái ngày đấy để đi chơi Disneyland, tại vì là, ờ, Disneyland ở Thượng Hải thì rất là nổi tiếng đấy, thành ra là cũng muốn đi thử cho biết. Nhưng mà tự dưng chị mình lại không đi được nữa! Công ty chị mình có, kiểu như là, cơ cấu lại thế là hôm đấy chị mình không được nghỉ nữa, thành ra là bây giờ một mình mình chơi vơi sang bên đấy. Mình còn đang không biết là mình có nên đi Disneyland tiếp không, ấy, thậm chí là mình còn không biết là mình sẽ làm gì ở bên đấy một mình, kiểu, mình đang vô cùng hoang mang.
Ừm. Ồ! Ừm. Lâu quá! Ừm. Ừm, tiết kiệm, mình hiểu rồi. Ừm. Ồ! Ừm. Ừm. Ồ! Ừm. OK. Ừm, OK bạn ơi. Thế thì mình nghĩ là, ờ, sau khi mà nghe qua cái chia sẻ từ bạn á thì mình rất là hiểu ha. Tự nhiên một cái kế hoạch đã được tính toán, ờ, đã được lên rất là đầy đủ rồi, tự nhiên bây giờ thì <tsk> bị thay đổi ngang. OK, thì mình nghĩ là để có thể đưa ra cho bạn được một cái lời khuyên chính xác ở trong cái trường hợp này á, thì chắc là mình xin phép hỏi thêm một vài câu hỏi để mà có thể nắm rõ thêm một vài thông tin để trả lời cho bạn nghen. Ờ, thì có nghĩa là cái chuyến đi đó ban đầu là chỉ có 2 người thôi, đúng hông bạn? Và không có thêm một người thứ ba, đúng hông?
Ừ, ấy! Ừ. Ừ, đúng rồi. Ừ, hai chị em mình ở bên này với nhau ấy, thành ra là cũng hẹn cùng nhau là đi về luôn, chứ cũng không có ai đi cùng hay là bạn bè gì cả.
Ừm. Ờ, là không có bạn bè gì hết á, chỉ có cả hai người thôi. Nên á là bây giờ khi khi khi mà chị của bạn á gặp vấn đề như vậy á, thì chỉ có một mình bạn trong cái chuyến đi này thôi.
Ừ. Ừ, đúng rồi đó. Kiểu tự dưng trở thành một mình, nó rất là chơi vơi, mà kiểu đi ra nước ngoài nữa. Ừm.
Ừm. OK bạn. Nhưng mà cho ừm, nhưng mà khi bạn lên kế hoạch á thì bạn chỉ lên một cái plan A là c nếu m như mà mọi thứ nó diễn ra thuận lợi, có 2 người đi thôi, đúng hông? Chứ mình đâu có lên một cái plan, kế hoạch khi mà có một mình mình đâu, đúng hông bạn?
Ừ, đúng rồi, mình không muốn lên một cái kế hoạch nào hết.
Ừm. Ừm, OK. Thế thì thực ra cái cảm giác mà bạn đi chơi một mình á, bạn đang lo lắng cái vấn đề gì? Bạn lo lắng về việc bạn thiếu kiến thức khi mà đi đến một vùng đất mới, hay là bạn nghĩ là bạn cần một người đồng hành mà không có người đồng hành đó thì bạn sẽ cảm thấy chuyến đi nó không còn ý nghĩa gì?
Ờ, thật ra là, ờ, đầu tiên là bởi vì chúng mình định đi Disneyland ấy, thành ra là đi cái chỗ đấy thì nó rất là đông này, với cả là, ờ, có 2 người thì còn chụp ảnh được cho nhau, rồi đi chơi cùng nhau nó mới vui, đúng không? Kiểu ví dụ như là, ờ, chơi mấy cái trò, ờ, giải trí các thứ thì chơi với người khác thì sẽ vui hơn ấy, thế tự dưng bây giờ đi một mình nó cứ lủi thủi, lủi thủi. Xong rồi, ừm, ở trong Disneyland thì người ta còn chả cho mang gậy chụp ảnh vào nữa, thành ra mình cũng chả chụp ảnh được. Ờ, rồi, kiểu như là, mình cảm thấy là, ờ, ngày trước thì có chị mình đi, ví dụ hai đứa đi với nhau, có chuyện gì thì không có đứa này thì còn đứa kia ấy, xong tự dưng bây giờ mình đi một mình, nhỡ đâu mà có vấn đề gì hay là mình bị lạc đường thì thật sự là là chết dí ở đấy luôn, chả biết là gọi cho ai, chả biết làm kiểu gì. Tại vì là ở Trung Quốc họ cũng chặn những cái ứng dụng của người ngoài ấy, họ đâu có cho sử dụng mấy cái kiểu như là Facebook, Zalo đâu, họ cho dùng mỗi mấy cái ứng dụng của họ, kiểu WeChat các thứ này kia thôi á.
Ờ, mình hiểu rồi. Ừm, mình hiểu rồi, nói chung là thực ra thì nếu là mình đi mình cũng khá là lo lắng cho cái trường hợp mà, kiểu, đi du lịch một mình như vậy á. Nhưng mà bây giờ nha, nếu á mà cho bạn lựa chọn đi, thì bạn nghĩ là bạn vẫn sẽ tiếp tục cái chuyến đi này, hay là bạn đang phân vân về cái việc là mình sẽ để nó vào một cái dịp nào khác?
Ừm. Ừm, mình nghĩ là chắc là mình sẽ phải gác lại cái việc đi Disneyland, nhưng mà mình sẽ vẫn quá cảnh ở Thượng Hải, có lẽ là mình sẽ đi l ừm, chắc là mình đi loanh quanh ở bên ngoài thôi, đi một mình, kiểu, gọi là, ờ, đi ngắm cảnh thôi ấy.
Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Ừm, nhưng mà thiệt ra nha, cho mình hỏi tí xíu là hồi xưa tới giờ đã có bao giờ bạn thử đi du lịch một mình chưa?
Mình chưa luôn. Trước giờ mình toàn đi cùng với người thân, đi cùng với bạn bè hoặc là người yêu, chứ đi một mình thật sự là chưa bao giờ luôn ấy.
Ừm. Ừm. Ờ. Ô kê. Thì hồi xưa tới giờ mình chưa có đi một mình nên là chắc mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, đúng hông? Thế, ờm, cho mình hỏi tiếp tục nè, hiện tại nha, ờ, bạn đã tham khảo những cái địa điểm mà bạn có thể đi trong vòng 24 tiếng, hoặc là cái khoảng thời gian mà bạn quá cảnh ở Thượng Hải á, bạn đã tham khảo là những cái địa điểm nào gần đó để bạn có thể sắp xếp bạn đi liền được trong cái khoảng thời gian ngắn như vậy chưa? Hay hay là đó chỉ mới là một cái ý tưởng thôi?
Ừ. Mình cũng chưa ấy. Mình chưa, nó mới chỉ là cái ý tưởng của mình thôi, mình vẫn còn đang phân vân là, ờ, có nên hay không ấy. Tại vì là cái sự việc này nó xảy ra đột ngột quá, có nhiều thứ mình phải nghĩ quá.
Ừm. Ừm. Ô kê. Ừm, ô kê bạn ơi. Thì mình nghĩ là vầy nè, sau khi mà mình hỏi, ờ, những cái, ưm, thông tin như vậy thì thực ra mình cũng đã nắm cái vấn đề câu chuyện và mình nghĩ là mình có thể đưa ra một vài cái lời khuyên dành cho bạn rồi nè. Ờ, mình nghĩ là cái đầu tiên là đầu tiên ha, đầu tiên là mình nghĩ là bạn sẽ, à, cần phải xác định lại cái chuyến đi này trước. Tức là thay vì bạn muốn tận hưởng bên, ơ, cái sự ờ, một cái cảm giác du lịch với cái người thân, với cái người chị của mình, vậy thì khi mà kế hoạch nó thay đổi như vậy á, thì cái chuyến đi này đối với bạn nó có còn ý nghĩa hay là không? Và, ừm, khi mà bạn xác định được nếu như thực sự cái chuyến đi này á, đối với bạn nó vẫn còn ý nghĩa thì mình sẽ, à, lên cái kế hoạch thứ hai cho cái hành trình là mình sẽ đi cái chuyến đi này một mình. Còn ví dụ như mình cảm thấy là, ừ, ừm, nếu mà người chị của mình, kiểu là, ờ, không đi được rồi, thì mình cái chuyến đi này nếu mình không còn ý nghĩa gì nữa thì mình có thể, ờ, sắp xếp một cái kế hoạch để mà cả hai có thể đi lại vào lần sau, thì nó sẽ trọn vẹn hơn. Thì thì theo thì mình nên mình mới hỏi bạn là hông biết hiện tại á, bạn đã chốt cái phương án, ờ, và suy nghĩ về cái mục đích chính của chuyến đi này chưa? Tức là bạn vẫn có muốn đi một mình hay không n để đưa ra cái lời khuyên thứ hai, đối với cái chuyến đi mà bạn chỉ có một mình nha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm, ừm, mình hiểu. Ờ, thì mình nghĩ là mình mình vẫn muốn đi cái chuyến đi này, tại vì là mình cũng chưa bao giờ đi đến Trung Quốc cả, và trước giờ thì mình cũng rất là muốn thử đến Trung Quốc một lần xem sao ấy. Thành ra là mình nghĩ là, ừ, không có chị mình thì mình cũng vẫn muốn tận hưởng cái chuyến đi này một mình á.
Ừm, vẫn muốn đi một mình, đúng hông?
Ừ, đúng rồi.
Ừm, ô kê, nếu muốn đi một mình thì cũng cũng có cách luôn, rất là tuyệt vời. Thì cái giải pháp thứ hai dành cho bạn nè, như mình nói ha, tức là bạn đã nắm rõ cái khoảng thời gian bạn quá cảnh là bao nhiêu thời gian nè, bao nhiêu tiếng nè, và ở địa điểm cụ thể á là Thượng Hải, đúng hông? Ô kê, vậy thì như mình nãy mình có hỏi có bạn trước đó là bạn đã có, à, tham khảo những cái thông tin du lịch từ ai chưa thì chưa. Vậy thì ngay ngày hôm nay nè, mình muốn bạn á, là hãy tìm hiểu <sniffs> những cái kênh chuyên về du lịch nè, hoặc là bạn hỏi thăm những cái người đi trước, hoặc là những cái kênh mà người ta chuyên làm về những cái chuyến du lịch Thượng Hải, hoặc là bạn đọc những cái ờ review trên những cái blog, những cái trang du lịch các thứ, về những cái địa điểm nào mà bạn có thể đi và trải nghiệm đó trong vòng 24 đến 36 tiếng, tức là trong cái khoảng thời gian quá cảnh của bạn. Thì khi mà bạn có một cái kế hoạch, bạn nắm rõ tất cả các địa điểm, rồi kinh phí, rồi thời gian thì bạn sẽ hoàn toàn chủ động cho cái cuộc hành trình của mình, cũng như là khi bạn biết đến những cái địa điểm đó thì nó sẽ có những cái gì, một mình mình thì mình nên sắp xếp cái gì, trang phục như thế nào để nó tiện lợi cho cái chuyến hành trình chỉ có một người thôi. Thì ý của mình muốn nói là bạn hãy cứ tham khảo thật là nhiều những cái tin tức, <sniffs> ờ, những cái địa điểm, những cái review của, ờ, những cái người chuyên về làm du lịch ở tại cái địa điểm đó để mà mình, ờ, sắp xếp thời gian phù hợp này, cái thứ hai là chủ động và cái thứ ba là mình di chuyển một mình nó cũng rất là tiện lợi nữa nè, và mình sẽ không có bị trễ cái chuyến bay. Thì bạn nghĩ sao về cái việc là mình nghiên cứu kỹ một cái địa điểm nào đó trước khi mà mình đặt chân đến cái nơi đó?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm, đúng rồi. Mình cảm thấy là bạn nói rất là đúng luôn ấy, kiểu như là, ừm, mấy hôm nay mình cứ lo lắng mà mình chả làm cái gì ấy, thành ra là càng lo lại càng thêm lo ấy. Nhưng mà bạn nói đúng ấy chứ, bây giờ mình phải đi tìm hiểu thật là kỹ càng này, ờ, và mình cho mình một cái kiến thức nhất định về cái nơi đấy đi, ờ, xem là có cái gì ăn ngon, cái gì đẹp để mà còn đi ngắm như thế thì, ờ, khi mà mình có một cái kế hoạch cụ thể, thứ nhất là nó cũng giúp cho mình an tâm hơn, ờ, vừa đỡ phải cứ lo loạn xạ lên là chả biết đi đâu, chả biết làm gì, mà nó lại còn giúp cho mình có thể chủ động nữa. Mình cảm thấy cái ý kiến này của bạn rất là hay, mình mình sẽ thử nha.
Ừm. Ừm. Ô kê, cái cái mình nghĩ một cái quan trọng nếu mà mình muốn khuyên bạn đó chính là cái vấn đề về chi phí nè. Tại vì hồi lúc trước á, khi mà đi á là bạn có kế hoạch về ngân sách, thì nó cũng là kế hoạch ngân sách của 2 người, đúng hông? Còn bây giờ thì mình đi chỉ 1 người thôi, thì chỉ 1 người thôi nên là bạn cũng cần phải tính toán lại cái chi phí và cái ngân sách cho nó phù hợp. Đó, vậy thì nếu một mình á thì mình sẽ chi tiêu trong khoảng ngân sách nào, ăn ở ra làm sao, rồi nếu mà một mình mình thì mình có nên mua bảo hiểm du lịch hông, ờ, có an toàn hay không? Và vì như mình nói á, vì bạn đi một mình nên cái yếu tố an toàn nó rất là quan trọng, nên bạn cần phải chuẩn bị kỹ những cái như là về giấy tờ nè, về thông tin đại sứ quán, nếu trong trường hợp có vấn đề gì bạn liên lạc về hộ chiếu các thứ nè. Tại vì mình có một mình mình thôi thì nếu xảy ra cái sự cố gì thì nó sẽ rất là khó cho bạn á, nên mình nghĩ là bạn ngoại trừ cái việc ngân sách thì bạn cũng cần phải lên một cái kế hoạch rất là chuẩn chỉnh cho cái việc, ờm, an toàn của bản thân mình. Tức là cái kế hoạch nó càng chi tiết thì bạn sẽ càng an toàn và bạn cần cần phải gửi cái kế hoạch này cho người thân của mình ở tại Việt Nam hoặc là, ờ, những cái người thân nào có thể theo dõi bạn để đề phòng sự cố nếu người nhà của bạn không liên lạc được, hoặc là bạn không liên lạc được cho người nhà thì người nhà còn có cách để mà xử lý. Tại vì thường đi một mình đến nơi đất khách quê người ấy bạn, thì nó cũng sẽ có rất nhiều những cái điểm lạ, ờ, nên là mình tìm hiểu kỹ, tìm hiểu kỹ nhưng mà cái yếu tố an toàn vẫn là trên hết bạn nha.
Ờ. Ừ, đúng rồi ấy. Ừm. Ừm! Ừm. Đúng rồi đấy. Ừm. Ừ. Ừm, đúng rồi, mình cảm thấy là bạn nói rất là đúng luôn á. Mình hơi coi nhẹ cái vấn đề này do mình cứ, gọi là, trong đầu toàn nghĩ cái buồn, cái kia thôi ấy, thành ra là mình không để ý được là cái chuyện này. Nhưng mà bạn nói thực sự rất là đúng luôn mà, ờ, kiểu như là, bây giờ đi một nơi xa lạ như thế lại còn là một mình nữa, ừm, chả biết là có vui hay không, an toàn phải là trên hết chứ. Ờ, nên là mình cũng sẽ, kiểu, ờ, thật là cẩn thận trong cái vấn đề này. Mình nghĩ là mình cũng sẽ tham khảo thử mấy cái, ờ, bảo hiểm du lịch, với cả cũng phải tra thêm thông tin, ờ, của đại sứ quán, rồi thông tin của những cái người mà có thể giúp đỡ, chứ nếu không đến lúc đấy thật sự là, à, chả biết gọi ai thì có mà hỏa hết cả lên luôn á. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Mình chắc chắn là sẽ ghi chú lại cái vấn đề này.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ô kê bạn ơi, nhưng mà kiểu như, ưm, thường thì mình để ý trong những cái chuyến du lịch thì mình cũng sẽ có những cái phương án dự phòng nha. Tức là khi bạn lên kế hoạch á, về địa điểm về chi phí luôn thì bạn cũng phải có cái sự đề phòng, tức là nếu bạn đến cái địa điểm đó không được như mong muốn hoặc là hoặc là nó ví dụ như vô tình nó đóng cửa chẳng hạn, thì mình sẽ có cái địa điểm thay thế tiếp theo là cái gì. Thì tức là khi mình lên kế hoạch thì bạn nhớ luôn luôn có một cái phương án dự phòng, hoặc là thay thế cho cái lịch trình hoặc là là cái điểm đến để mình tránh rơi vào cái cảm giác bị động nha. Tức là ví dụ như mình đến nơi mình thấy nó đóng cửa rồi cái mình hổng biết đi đâu hết, thì nó sẽ ảnh hưởng cái thời gian trong khi đó bạn đã có mấy chục tiếng thôi. Thì mình nghĩ là khi mà bạn có đầy đủ cái sự chuẩn bị như vậy á, thì bạn sẽ có một cái chuyến đi nó chủ động và an toàn hơn nghen.
Ờ. Ừ, đúng rồi đấy. Ừ. Ừm. Ừ, đúng rồi đó. Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều luôn. Mình cũng chính là vì đã không có kế hoạch B cho cái việc đi chơi với chị mình. Thành ra là nó mới trở thành như thế này, thế nên là cái việc bạn nhắc là phải có kế hoạch B là một cái điều vô cùng đúng luôn. May mà bạn nhắc chứ không mình cũng cứ chủ quan thôi. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Những cái cách mà bạn chỉ cho mình thật sự là rất là dễ áp dụng mà rất là đúng với cả trường hợp của mình luôn á. Cảm ơn bạn rất là nhiều.
Ừm, chính xác. Ừm. Ừm. Ô kê. Ô kê, cảm ơn bạn nhiều nha. Thì mình hy vọng rằng thời gian sắp tới á thì bạn sẽ có một cái chuyến đi du lịch với một trải nghiệm một mình thật là tuyệt vời nha! Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ và hạnh phúc.
Ừm, cảm ơn bạn. Chào bạn.
Ừm.